Du, wann hat eigentlich ein Zufall dein Leben komplett verändert?
Boah, also wenn du das schon so fragst, dann lass mich gar nicht lang drüber rumreden, ja? Und zwar war es damals so, dass ich in einem Videospiel, ja, mehr oder weniger gefangen drinne war und, äh, tagtäglich dort, äh, meine Zeit drinne verbracht habe. Und dann eines Tages, urplötzlich traf ich einen also es war ein Multiplayerspiel und ich traf ein Gegenüber, ja. Und dieser Gegenüber war auch eine Frau und mit der verstand ich mich irgendwie wundervoll. Und, ich weiß nicht warum, aber dieser Zufall ist mittlerweile schon so 9 Monate her und mittlerweile sind wir schon seit 9 Monaten zusammen.
Aha. Ah, okay, ja das war ja mal wirklich 'n krasser Zufall von dem du da erzählst, aber warum hat das denn dein Leben komplett verändert?
Also, es hat mein Leben komplett verändert, weil ich finde, wenn man 'ne gewisse Zeit lang Single war und schon mehr oder weniger das Leben vergessen hat, wie es war, in einer Beziehung zu sein, dann krempelt sich das natürlich alles wieder um ne? Also ich finde, man ist auf einmal offen für Neues. Man möchte öfter rausgehen, öfter essen gehen. Äh, die Beste, ich sage mal i ich sage immer gerne, die da das Beste von sich selbst werden einfach.
Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn von dem, äh, was du da erzählst. Äh, welche welche Kettenreaktion hat denn dieser Zufall ausgelöst? Also was was ist denn danach genau passiert, weil du bist ja wirklich, äh, gesprungen von: „Ja, ich ich habe sie kennengelernt und jetzt sind wir schon 9 Monate zusammen.“ Was ist denn da zwischendrin passiert?
Also, was da zwischendrin passiert war, war halt, dass wir uns anfangs dann über einer Online App namens Discord verständigt haben. Und, nach einer gewissen Zeit, da hatte sie Geburtstag und irgendwie hatte niemand vor, mit ihr den Geburtstag zu verbringen und, dann war ich da und meinte: „Ey, weißt du was, ich fahre zu dir, ich verbringe mit dir den Geburtstag“, was sie natürlich nicht glaubte. Sie dachte, das war 'n schlechter Scherz, aber ich dachte mir, weil sie eben jeder so so sitzen, beziehungsweise hängen lassen hat, dachte ich mir
Mhm.
ich werde jetzt derjenige sein, der die Differenz ist, der Unterschied und ihr zeigen, dass ich das, was ich sage, auch wirklich ernst meine. Und dann, na ja, hielt ich mein Versprechen, ich fuhr zu sie, hm, über über 6 Stunden lang. Also ich meine, sie wohnte in einer ganz anderen Stadt, ganz weit weg, aber zum Glück Bundesland war das Gleiche. Und, na ja, war bei ihr und das war wunderschön.
Mhm. Ja, also das s freut mich ja auf jeden Fall, dass es so wunderschön war, aber trotzdem, äh, je jetzt sind wir ja w da wieder hängen geblieben und der Rest der Geschichte fehlt irgendwie, also, es muss ja wirklich du hast ja, also äh, du hast ja gesagt, das hat dein komplettes Leben verändert quasi und, äh, ich ich kann da jetzt nicht so so viel, ähm, mir mir drunter vorstellen quasi, weil du halt nur so nur so diesen Anfang beschrieben hast und äh, ja, also wa was war denn vorher so anders, was dann, äh, komple komplett sich geändert hat und wo du auch f so ja sehr froh drüber warst zum Beispiel?
Also, erst mal ging ich ziemlich oft zu ihr, ja, beziehungsweise fuhr ich richtig oft zu ihr. Das hieß wiederum, dass wir gemeinsam sehr viel Zeit miteinander verbrachten. Und, urplötzlich wurde mein Leben aus einem langweiligen, ja, Aufstehen und Schlafengehen zu einem, okay, da ist jetzt jemand, der der sich um dich interessiert, der sich um dich juckt. Und das ist eventuell dieses mal nicht i irgendeiner deiner Eltern, sondern endlich mal jemand, der versucht, dich zu verstehen. Und ich finde, allein das zu wissen, dass ich mehr oder weniger das Gefühl hatte, richtig aufgehoben zu sein, eine gewisse Sicherheit gefunden zu haben, etwas, was ich auch mein Zuhause nennen kann. Ich glaube, das hat halt, eben in dem Moment mein Leben komplett verändert, weil
Mhm.
dieser Zufall, ne, sorgte natürlich dafür, dass ich dann auf einmal meinen Beziehungspartner gefunden habe, den ich auch den Rest meines Lebens behalten möchte, denn ich habe anfangs schon sehr viele Vorteile in sie gesehen. Vorteile? Okay, sie also das das klingt jetzt eventuell 'n bisschen komisch, aber ich meine sehr viele positiven Eigenschaften, ne? Darauf wollte ich hinaus. Zum Beispiel, dass sie, äh, sehr stark emotional ist und eine sehr starke gewisse emotionale Intelligenz hat und, äh, sie auch eine gewisse Person ist, die mich nicht direkt in irgendeiner Weise, judged, wenn man das so sagen kann, sondern sie immer versucht mit, ähm, na ja, 'n offenes Mindset da ranzugehen und mit 'n offenes Ohr. Und ich weiß nicht, als ich das Ganze so mitgekriegt habe und einfach sie mitgekriegt habe, es es es war auf einmal wie so 'n ganz neues Leben, wie 'n ganz neues Kapitel und für für etwas, was
<laughs> Hm. Ja. <laughs>
Ahnung, wo wo ich mir dachte, dieses Kapitel ist nicht nur 'n Kapitel. Also, für mich gab's viele Kapitel in meinem Leben, aber da wusste ich, diese Person wird in jeder einzelne meiner zukünftigen Kapitel auch dabei sein.
Mhm. Mhm, jetzt hört sich auf jeden Fall megaschön an und, äh, es freut mich auch für dich, also hört sich ja auch an als, äh, hättet ihr euch beide da auf jeden Fall quasi „gesucht und, äh, gefunden“, könnte man sagen, ne? Hm, war das denn dann aber, also ha äh, ha war das wirklich von Anfang an, dass sich dann dein komplettes Leben direkt verändert hat oder, äh, war das dann so über die Zeit, dass immer mehr Sachen dazugekommen sind und immer mehr Sachen haben sich dann verändert und wie war das so?
Also, es war tatsächlich immer mehr oder weniger stückweise. Also, es war natürlich nicht, dass alles sich auf Anhieb änderte, aber boah, also ich litt auf jeden Fall unter 'ner sehr starken Depression und ging kaum raus. Und zu der Zeit war ich sogar noch Schüler und ich vernachlässigte komplett die Schule und, na ja, das 1. Mal, als ich bei ihr war und, äh, dann meine Zeit mit ihr verbracht hatte, hatte ich auch kurzzeitig die Motivation wieder zur Schule zu gehen, tat es aber dann wiederum nicht, da, na ja, ich jemanden traf, der mit dem, was er mir sagte, mehr oder weniger mich davon, na ja, abriet. Aber wie dem auch sei, hat es mich nicht daran gehindert, immer mehr Zeit mit ihr zu verbringen, sie immer auf anderen Sachen zu verstehen. Sie sie war immer sehr offen mit mir si und ist immer noch. Sie sie ist sehr geduldig mit mir und weiß nicht, sie versucht in jeder s Hinsicht immer für mich da zu sein, mich zu verstehen, auch wenn ich nicht rede, hört sie zu, beziehungsweise versucht das, was, ich sage mal, meine Emotionen von sich geben, zu verstehen. Sei es, wenn ich zum Beispiel vor ihr bin und traurig bin, versteht sie mich und weiß, dass ich es bin, ohne dass ich irgendwie irgendetwas anspreche. Und selbst wenn ich sage: „Ey, ich möchte nicht darüber sprechen“, ist sie trotzdem die Person, die mich dann versucht abzulenken und zu sagen: „Ey, dann lass doch mal jetzt was machen. Lass doch mal irgendwo hingehen oder so“. Sie ist 'n Herzensmensch, sie ist immer für mich da. Sie hat mich sogar dazu motiviert, meinen Führerschein endlich zu also fertigzumachen. Und sie war auch irgendwie immer meine Supporterin, also in jeder Hinsicht, was ich gemacht und machen wollte. Also, ich bin so dankbar für diese Person und ich glaube, ohne sie wäre ich einfach bis heute noch verloren.
Mhm. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall, ja, sehr sehr emotional an und als hättest du das, äh, wirklich gebraucht auch. Wie würdest du dich denn jetzt beschreiben? Also, gehen wir mal einmal 9 Monate zurück, wo dieser, ja, Zufall noch nicht passiert ist und dein jetziges ich. Wie wie was, äh, ist da so der Unterschied und wie würdest du dich damals beschreiben und heute beschreiben?
Also, ich habe auf jeden Fall einiges an Gewicht zugenommen, aber das sagt man ja gerne, wenn man, äh, in reingeht. Aber wie dem auch sei, ähm
<chuckles> Das stimmt, ja.
boah, was ich so geändert habe. Also, i ich fühle mich auf jeden Fall jeden Tag viel produktiver, ich fühle mich angesehen, ich fühle mich nicht mehr so alleine. Ich weiß, dass ich in guten Händen aufgehoben bin und ebenso gute Hände habe, die meine Freundin in dementsprechend halt aufheben. Ich f fühle mich bestätigt und, äh, irgendwo auch sicher und eine ich weiß nicht, also für viele ist es ja immer so, mehr oder weniger ein offenes Buch, ähm, oder wie wie gesagt, 'ne offene Challenge, immer ihren Beziehungspartner zu finden. Aber für mich ist es ja quasi wie schon ein abgeschlossenes Kapitel. Also, da muss ich mir keine Sorgen mehr machen, weil ich mir halt so sicher bin wie höchstwahrscheinlich kein anderer Mann auf dieser Welt, dass das die Person ist, die die mein Leben lang da sein wird für mich. Und das Ganze sehe ich auch an an ihren Gesten, an das, was sie macht und wie sie es macht und wie oft sie an mich denkt, ohne dass da dass es vonnöten ist, weil ich vielleicht direkt neben ihr bin.
Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall mega schön an. Also natürlich, es gibt, äh, viele Leute, die noch bis bis ins späte Alter immer noch nach dieser Person suchen und dass man dann, äh, so früh quasi diese diese Person ge gefunden hat, ist ja quasi schon so was wie ein ja wie ein Geschenk, kann man sagen, ne? Das hat natürlich, das äh, das kann nicht jeder genießen und genau deswegen ist man ja auch dann so so dankbar dafür.
Genau das. Ja.
Ja. Ähm hm Bei also, komm kommen wir noch mal zurück zu diesen ich hatte ja einmal an angesprochen mit dieser Kettenreaktion. Äh, ist dadurch, dass dieser Zufall quasi passiert ist, gab es da irgendwelche entscheiden äh, Entscheidungen oder irgendwelche Gelegenheiten die sich dann dadurch erst ergaben?
Ja, also auf jeden Fall. Also, wie bereits erwähnt habe ich meinen Führerschein sehr lange über äh, über mich herge also, so se sehr lange aufbereitet, beziehungsweise vor mir weggeschoben, da ich zu dem Zeitpunkt einen Fahrlehrer hatte, den ich leider nicht ganz so gut leiden konnte und mich auch sehr schlecht behandelt hatte. Und, ich hatte schon lange vor, einfach, ähm, von ganz simpel Klasse B hier auf Klasse B 197 zu wechseln, damit ich halt eben einen neuen Fahrlehrer kriege, aber auch gleichzeitig es einfacher an der Fahrschule habe, da manuell halt ab und zu etwas schwieriger sein kann. Und, sie war diejenige, die die mich dann mehr oder weniger den den Tritt in den Arsch gegeben hatte, wo ich bis heute sehr dankbar für bin und sie ist auch immer offen für Neues. Ich habe habe ihr auch letztens gesagt: „Ey, ich bin so lange nicht mehr gefahren. Wie wär's, wenn wir zusammen durch Hamburg fahren“? Und sie sie sie sie nahm das an. Sie wollte das gerne für mich machen und so. Ich bin dann aber derjenige, der im Nachhinein abgelehnt hat, weil ja, wie bereits erwähnt, ich halt sehr lange nicht mehr gefahren bin und dann vor allem noch in so 'ner Großstadt, da hatte ich natürlich auch Angst irgendwo, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man dann auch vielleicht, äh, nach dem Führerschein länger nicht mehr gefahren ist, dann ist es natürlich dann auch wieder so 'n so 'n Schritt, äh, bisschen auch ins kalte Wasser, dann ganz alleine vor allem dann auch, als erstes, so 1. Mal zu fahren und so, ne? Das ist ja dann nicht nicht ganz ohne. Ähm
Oh.
Ja, okay, dann dann wa hatten wir ja das mit mit der Fahrschule und gab's da irgend irgendwelche anderen Sachen, vielleicht auch sogar, äh, ja mal ganz andersrum, da dass du da, äh, für für sie, äh ihr wegen irgendwas in den Arsch getreten bist oder ihr dann irgendeiner Art und Weise geholfen hast oder gab es für dich noch irgendwelche anderen Entscheidungen oder Gelegenheiten?
Ja, also wenn ich so darüber nachdenke, war sie auch diejenige, die es mehr oder weniger durchgesetzt hat, dass ich meine aktuelle Arbeitsstelle gekriegt habe, denn anfangs war es so, dass ich diese Arbeitsstelle gefunden habe, aber leider Gottes direkt abgelehnt wurde, sie aber wiederum halt angenommen wurde. Und, ich war zunächst natürlich 'n bisschen sauer, beziehungsweise nicht wirklich sauer, aber halt 'n bisschen traurig, weil schließlich war das, was ich als Erstes gefunden hatte und sie wurde angenommen und ich abgelehnt, aber, ich habe es ihr natürlich trotzdem vom Herzen gegönnt. Aber, als ich dann als ich gehört habe, dass sie grade keine Zeit für mich hat, weil sie eben diesen Beruf ausübt, da war ich natürlich immer ‘n bisschen sehr verletzt. Und, sie hat das natürlich gemerkt und wusste das und hat mir sogar angeboten, dass sie damit aufhört, aber das wollte ich nicht, denn ich habe gemerkt, dass es eine gute Arbeitsstelle ist, man da gut Geld verdient und alles und, na ja, so so wie so wie sie‘s wollte, hat sie zum Beispiel dann dafür gesorgt, dass, ähm, ja, keine Ahnung, äh, s sie mir auf einmal diese Arbeitsstelle wieder geklärt hat. Also, sie hatte dann wirklich mit dem Manager gesprochen und meinte: „Ey, hier mein Freund, der hatte sich dazu beworben und, äh, der hat der hat einfach das, äh, Konzept und Prinzip falsch verstanden, könnten Sie dem eventuell noch mal 'ne neue Chance geben?“ Und, das hat mich so verblüfft und alles und der Manager meinte dann ja auch: „Ja, okay, klar, gerne“, und, äh, hat mich dann auch tatsächlich dank ihr eingestellt gehabt.
Mhm. Mhm. Ja, wow, also das hört sich wirklich an als, äh, ja w würdet ihr euch beide helfen und auch auch gegenseitig, wie du schon gesagt hast, so bisschen in den Arsch treten und genau das ist ja auch das, was man manchmal so 'n ja, so 'n bisschen braucht, ne? Was was macht das denn mit dir, dass du dass du jetzt so eine Person an deiner Seite hast und man auch weiß, okay, man man lebt jetzt vielleicht, ähm, auch auch nicht mehr so für sich selber quasi, jetzt abgesehen von von seinen Eltern natürlich, sondern auch noch mit für so 'ne andere Person?
Genau, ja. Also ich finde, das bringt eventuell auch 'n bisschen Verantwortung mit sich, weil man natürlich sich nicht nur um sich selbst immer kümmern muss, sondern auch um sein Gegenüber, was ich finde, auch ganz wichtig ist. Aber, abgesehen davon, finde ich es einfach wunderschön, weil wenn man weiß, dass es diese Person ist, ja, die man auch sein ganzes Leben lang weiterhin behalten möchte, dann finde ich, zögert man auch keine Sekunde länger oder so, sondern ist auch völlig bereit, jegliche, äh, Sachen auf sich zu nehmen, damit das natürlich alles klappt im Nachhinein, ne? Weil wer wer sagt: „Ne, das das mache ich nicht“, das dann ist es für mich irgendwo auch keine wahre Liebe. Und, ähm, e es wird immer Probleme geben und es wird immer irgendwelche Differenzen geben. Aber wichtig ist dann, darüber zu stehen und zu sagen: „Ey, wir schaffen das gemeinsam, denn wenn wir das wirklich wollen, dann dann schaffen wir das und unsere Liebe ist stärker als das, was eventuell je jene Person von uns denken“, und das wurde auch schon oft genug durchaus bewiesen.
Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Also, da hast du auf jeden Fall recht mit dem, was du da sagst. Und würdest du sagen, du hast auch etwas, ja, allgemein für's für's Leben daraus lernen können?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem durch sie bin ich also ich war schon immer sehr emotional intelligent, aber durch sie habe ich natürlich auch sehr viel noch mal dazugelernt über vielen verschiedenen Personen und ihre chara charakteristischen Eigenschaften, dass es nicht immer von irgendwo kommt oder wenn man sich das aussucht, sondern ja, wegen der Vergangenheit.
Mhm. Ja, also danke auf jeden Fall für diesen krassen Einblick und deine emotionale, äh, ja Offenheit.
Gar kein Problem, wenn noch mal was ist, dann melde ich einfach.